بُصّ أنا على طول زي ما باقول لك كده جوزي مسافر، فهو بقى إيه لمّا بييجي بيحب دايمًا يعملها لي مفاجأة، ويعني أحلى مفاجأة طبعًا أنت ممكن تشوفها في حياتك، دي أحلى مفاجأة بابقى هانهار من المفاجأة الخطيرة، ليه مفاجأة، ليه؟ كُلّ حاجة بقى بتبقى مرمّية في حتة، باطلع أجري، أهم حاجة أهم حاجة عندي الهدوم، لأن أنا الهدوم حرفيًا يا إما هدوم طالعة من الحبل، يا إما هدوم داخلة الحبل، يا إما هدوم متطبقة ولسه ما اترصيتش في الدولاب، يا إما هدوم في الدولاب عايزة تطلع تتغسل، ف فأنا ب باجري بقى ألِمّ الهدوم من كُلّ حتة حرفيًا وأحطهم بقى في باسكت كبير كده اللي هيتغسلوا وأقوم راكناهم في جنب، اللي هتطبق في باسكت تاني وأقوم راكناهم، فاهم يعني مش باعملهم عشان ما اضيعش وقت، آآ، المطبخ طبعًا ده أهم حاجة، يعني أنا إزاي ما كلمتكش عن نضافة المطبخ! ده يعني المطبخ أهم حاجة حرفيًا لو المطبخ نضيف وريحته حلوة خلاص الشقة ريحتها حلوة، لو المطبخ بقى فيه بواقي أكْل
إمم إمم. إمم. <laughs> آه. أيوه. اهم. أيوه أيوه. آه. أنتِ كده بتحسي إنك مرتاحة نفسيًا، لمّا أنتِ كده بتحسي فعلًا إنك مرتاحة نفسيًا بمجرد ما المطبخ كده متروَّق، الحوض خلصان، الدنيا تمام، فأنتِ كده هتحسي إن الدنيا كويسة.
بالضبط. إمم، أول الجواز ما كنتش كده، يعني أول الجواز إيه يعني م م مواعين تفضل في الحوض؟ لأ، لمّا لمّا يعني قد قدمت شوية في الجواز وبقيت أشوف فعلًا أخوات جوزي بيعملوا إيه، ما بيسيبوش حرفيًا حاجة في المطبخ، وهو حرفيًا أنت بعد ما تخلّص كده ب آآ، في غطا غطا المعطِّر واحط شوية في ال في البلاعة بتاعة ال الحوض، حوض المطبخ، شوية صغيّرين، عايزة أقول لك إن ال المعطِّر ده بيمشي بقى في مجاري البيت كلّه تلاقي ريحة البيت كلّه مفحفحة.
بقيتِ خبرة بقى، آه. <laughs> أيوه أيوه، أيوه أيوه. إمم إمم.
ريحته نضافة كده ريحته حلوة ريحته كلور فاهم؟ وده نوع من
أيوه ما دي كلّ دي كلّها دي كلّها عايز أقول لِك أدوات أنا عشان كده برضو كنت عايز أسألِك إيه الأدوات اللي أنتِ في الغالب بتستعمليها في ترتيب ونضافة البيت، ودي آخر حاجة كنت عايز أعرفها منِك؟
اهم، هو أنا بصراحة باهتم بالتعقييم يعني يعني باحس إن لازم كلور وديتول في كُلّ حاجة، ريحتهم أصلًا بتحسسك كده أنت لمّا بتدخل تشم ريحة ديتول تح تحس أنت داخل مستشفى من النضافة، <laughs> خت آه، أول حاجة طبعًا آه، <laughs> أهم حاجة فعلًا، و وطبعًا ملمع ال الزجاج عشان المرايات وال والتربيزات اللي هي عليها إزاز، و وطبعًا ملمع ال الرخام، وطبعًا أهم حاجة في حياتي ال المُزيل الزو الدهون اللي بيبقى على البوتجاز، ده ده أنا ما اعي ما اتخيلش حياتي من غيره، إذا مش عندي ده ما ما انضفش البوتجاز. <laughs>
إمم إمم. آه دي حاجة كويسة، أما أنتِ دكتورة التعقيم ده عندِك حاجة أساسية. <laughs> أيوه. إمم. إمم. دي حاجة مهمة طبعًا عشان أيوه أيوه.